Erzähl doch mal: Wie ja, wie bleibt man ruhig, wenn Diskussionen hitzig werden?
Ja, ich fange mal anders an. Also, ich bin 'n mega emotionaler Mensch gewesen.
Mhm. Ja.
Also, ich habe immer versucht, so meine Meinung durchzudrücken, verbal, und ich bin schon fast laut geworden früher. Und ich habe dann irgendwann habe ich gemerkt, das kommt überhaupt nicht gut an und mir wurde das dann auch schon zum Vorwurf gemacht, dass ich zu sehr versuche, da meine Meinung durchzudrücken und auch so durch Kommunikation, ähm, andere, die nicht so gut kommunizieren können oder weicher vom Typ her sind, gar nicht zu Wort kommen lassen.
Mhm. <clears throat> Und jetzt hast du gesagt, das war damals so und das wurde dir auch, ähm ja, das darauf wurde auch hingewiesen anscheinend, ne?
Ja, ja, ja. Also, ich habe mir das dann auch irgendwann zu Herzen genommen und habe das mal für mich reflektiert in 'nem ruhigen Moment und festgestellt: „Ja, also, da ist schon was dran.“ Das ist halt ich bin halt beruflich habe ich immer viel Verantwortung gehabt und musste mich immer durchsetzen und verargumentieren. Und ich habe dann gemerkt, dass ich das gerade im Privaten also, dass ich da vielleicht so 'n bisschen 'ne Grenze ziehen muss zwischen Beruf, wo ich da so stark geworden bin und dem Privaten, wo das eigentlich nicht angemessen ist. Weil das sind ja also, es sind ja keine Leute, wo ich jetzt, ähm, Budgets verargumentieren muss. Es geht ja in die R in der Regel bei den Diskussionen, die ich im privaten Rahmen habe, um Kleinigkeiten im Vergleich und Alltagsthemen. Und ich bin da halt rangegangen, als wenn ich jetzt um mein Projekt und mein Budget und Ressourcen kämpfen würde. Aber, ja, also, das hat mir dann
Mhm. Mhm. Mhm.
ja, so die Eingebung gebracht, dass das, was ich tue, da wohl nicht so ganz richtig ist.
Mhm. Ähm, w was was passiert in so 'nem Detail bei dir, wenn, ja also, so, was oder was ist bei dir passiert so ehrle eher gesagt, so innerlich, ne, wenn du gemerkt hast, so 'n Gespräch wird grad hitzig?
Also, im privaten Bereich habe ich dann halt wirklich ‘n Moment gestoppt und habe mir dann noch mal vor Augen geführt, es ist nicht Arbeit, es ist jetzt privat. Also, einfach wenn es so Hitze geworden ist, habe ich versucht, mich selbst mal kurz aus der Diskussion rauszunehmen
Mhm.
und mal nichts zu sagen. Und, zum Beispiel, kann man das auch machen, wenn man in so ‘ner hitzigen Diskussion ist, dass man so bis 3 zählt, innerlich. Also, innerlich, nicht laut, um einfach so bisschen zur Ruhe zu kommen und um einfach mal kurz ruhig zu sein oder dass man mal tief durchatmet.
Ja. Also, so bisschen entweder sich kurz, ähm, aus der Diskussion, ja, rauszieht, ne, und sich auch die den Abstand sozusagen, ähm, verschafft oder, ähm, ja auch so Atemtechniken.
Ja. Ja, es ist halt immer die Frage, ob beide jetzt ‘n bisschen hitzig sind oder ob nur ich es bin, weil ich bin ja sehr emotional. Aber, ich habe dann dadurch gelernt mit der Zeit, es eben nicht mehr zu sein und vor allem, wenn mein Gegenüber emotional und hitzig ist, wenn ich mich selbst beruhige, wirke ich auch beruhigend auf das Gegenüber. Und, wenn das dann noch nicht reicht, dann sage ich wirklich: „Komm, lass uns mal runterkommen. Lass uns mal beide tief durchatmen. Lass uns lass uns mal 5 Minuten Pause machen.“ Also, nicht 3 Tage, ich würde jetzt nicht sagen, das ist beendet, das ist dann zu Konflikt, sondern eben wirklich: „Lass uns mal ‘n Tee trinken, lass uns mal ‘n Kaffee trinken, lass uns mal an die frische Luft gehen.“ Also, wirklich so ‘ne 5 Minuten Pause weg von dem Thema und dann mit Ruhe noch mal neu starten.
Mhm. Hm. Mhm. Okay, also ah, ich verstehe. Also, wenn du wenn‘s wenn du merkst, es ist geradezu emotional aufgeladen, versuchst du sozusagen ‘ne andere Situation erst mal zu schaffen, ne?
Ja, ja, ja.
Ja, mhm. Okay und, ähm, du hast ja auch gesagt: „Das kam so mit den Jahren“. Äh, was war so der w der entscheidende Wendepunkt so, wo du gemerkt hast: „Okay, ich muss jetzt, ähm, ja, an meiner an meinem Verhalten oder an meinen Kommunika Kommunikation was ändern“, ähm, oder hat sich das einfach so aufgestaut bei dir bei dir?
Hm, das ist 'ne Phase gewesen, wo ich viel gearbeitet hatte, viel auf den Tisch hauen musste, viel Druck hatte und da hatte ich 'ne sehr gute Freundin. Und 'ne sie hat dann irgendwann mir gesagt, dass ich sie mit der Art und Weise, wie ich mit ihr diskutiere, verletze. Und dadurch, dass das 'ne gute Freundin von mir war, hat mich das dann total getroffen. Also, da hatte ich, glaube ich, 'ne schlaflose Nacht, habe mich dann auch bei ihr entschuldigt, weil ich das gar nicht so wahrgenommen hatte. Also, wir hatten uns mehrfach getroffen, ne, und ich war dann halt so in meinem Film und habe mit ihr diskutiert und habe das habe überhaupt keine Rücksicht mehr genommen, würde ich jetzt heute im Nachhinein sagen. Und sie hat mir das nicht sofort gesagt und dann habe ich überlegt: „Oh nein, das war jetzt nicht das eine Treffen, das waren das Treffen davor, das war die 3 Treffen davor“. Das ist ja eigentlich schon 'ne ganze Weile. Und dann habe ich dann war's mir auch wichtig, mich zu entschuldigen. Und sie hat sich halt nicht getraut, mir das zu sagen, weil sie auch Angst vor meiner Reaktion hatte. Aber mir ging das dann total nah, weil ich ja so eigentlich gar nicht privat sein wollte.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Klar, verständlich. Mhm. Ja, und, äh, das ist aber gut, dass du sozusagen 'ne Lehre gezogen hast für dich, ne? Also, so mit deiner Freundin, mit der Erfahrungen, die du gemacht hast, ne? Ähm, und, ähm, du hast ja auch gesagt, dass, ähm, „Atmung und so Pausen 'ne wichtige Rolle spielen“. Wie bist du darauf gekommen eigentlich? Also, so, ähm, war's einfach so etwas so Intrinsisches?
Ja. Ne, das habe ich tatsächlich. Also, ich habe auch so 'ne Atem App. Ich habe mich mal mit Methoden, ähm, beschäftigt zur tre Stressbewältigung. Also, generell zur Stressbewältigung, weil ich gemerkt habe, ich habe so viel Stress, irgendwann wird es auf die Gesundheit gehen und habe dann geschaut, was man tun kann. Und, ähm, eine ganz wichtige Sache ist eben Atemübungen. Und da gibt es 'ne Atem App, das ist im Grunde total einfach. Diese App sagt einfach nur: „Einatmen, ausatmen“ und man nimmt sich die Idee ist, man nimmt sich so 3 bis 5 Minuten Ruhe und dann kann man das mit oder ohne Ton sich, ähm, anschauen. Und das ist einfach dann nur
Ja.
'n ruhiger Moment, wo man diese Atemübung macht. Und das hat halt mehrere Effekte. Man gönnt dem Körper ein bisschen Ruhe und das wird halt iten intensiviert durch das richtige Atmen. Und wenn man das wirklich so 3 bis 5 Minuten tut, merkt man richtig, wie man zu Ruhe kommt. Und Ruhe ist ja auch so 'ne Sache, das ist ja auch dann, wie ich rede. Also, ob ich schnell rede, langsam rede, vielleicht lauter rede. Mein Reden ist angenehmer, mein Auftreten ist nicht mehr so hektisch. Und wie ich das 'n paar Tage gemacht habe und ich diese positiven Effekte dann gemerkt habe, habe ich auch gemerkt, dass die Kommunikation mit anderen Menschen eben einfacher ist. Ich meine, niemand will mit jemandem, der da total aufgewühlt ist und schnell redet. Das ist ja unangenehm. Und ich habe gemerkt, dass ich durch diese Atemübung 'n angenehmeres Gegenüber für meine Mitmenschen bin, ob das jetzt beruflich oder privat ist.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ähm, das heißt ja sozusagen, es fängt ja <clears throat> auch bei einem selber an irgendwie, ne? Ähm, oder?
Ja, definitiv, also auch grade bei so hitzigen Diskussionen ist für mich die 1. Maßnahme, dass ich mich selbst runterbringe und versuche, da mein Gegenüber mitzunehmen.
Mhm. Ah okay. Ja.
Also es kann ja 'ne Diskussion kann ja auch provokativ sein, dass mein Gegenüber versucht, mich aufzuheizen, weil es ja auch 'ne ge vielleicht auch so 'ne hitzige Reaktion von mir haben möchte, ja? Und, ähm, ich bleibe dann ruhig. In so 'nem Fall ziehe ich so 'ne Mauer auf und zeige: „Du hast keine Chance.“ Oder wenn ich jemand also wirklich 'ne andere Meinung habe zum Beispiel
Mhm.
dann gehe ich erst mal so von dieser nonverbalen Kommunikation. Ich gebe mir selbst die Ruhe, ich mache 'ne Pause, ich beruhige meine Stimme, ich atne mal atme mal durch. Und in der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, hilft das schon. Wenn jetzt nicht jemand versucht, mich zu provozieren und das 'n gut gemeintes, offenes Gespräch ist, wo man einfach nur verschiedener Meinung ist, dann hilft das schon 'n Stück weit. Und ansonsten gehe ich dann in die direkte Kommunikation. Aber dieses Atmen und dieses mich selbst beruhigen und das Gegenüber mitnehmen, das ist eigentlich so das, was mir am meisten, ja, Erfolg gebracht hat bisher.
Mhm. Okay. Mhm. Also das ruhige Atmen und sich auch mal ja, auch mal 'n Themenwechsel vorschlagen, ne? Ähm. Ja?
Und auch auch im Kopf haben, so wichtig ist das gar nicht.
Okay.
Also, in der Regel hat man ja Diskussionen, äh, aufgrund anderer Meinungen.
Meinungsverschiedenheit, ja.
Ja, und das ist nicht so wichtig, dass man jetzt irgendwie, äh, richtig streiten muss. Es gibt Schlimmeres im Leben, es gibt Wichtigeres im Leben. Und, das ist auch so 'n Gedanke, wenn das mal zu hitzig wird, dass ich sage: „Mensch, das ist ja jetzt auch Lebenszeit. Also, das wird jetzt hitzig, das könnt jetzt Streit werden und wenn ich das jetzt zulasse, es ist ja auch Lebenszeit, die man ganz anders gestalten könnte.“ Und, das bringe ich mir erst selbst in den Kopf und wenn das noch nicht hilft, dann sage ich das auch direkt zu meinem Gegenüber.
Ah, okay. Mhm. Arre Ja. Super. Also, hast du sozusagen nicht den Wunsch, unbedingt Recht haben zu wollen und gibst dir auch gleichzeitig so Sätze oder, ja, so innere Mantras wie: „Jetzt ist es jetzt vergeudete Lebenszeit“ und so, wenn ich das richtig raushöre, oder? Mhm.
Ja, oder eben einfach die Aussage: „Du, ich respektiere deine Meinung. Ich respektiere jetzt, dass du 'ne andere Meinung hast. Das ist total okay für mich. Lass uns 'n Eis essen gehen, das ist mir wichtiger.“ Das ist angenehmer, wie jetzt noch 'ne Stunde über was zu diskutieren, was eigentlich gar nicht so wichtig ist in unserem Leben.
Ja. Mhm. Okay, ja, äh äh, ich glaube, das, äh das hilft in der Praxis w wirklich. Also, so kann sehr entscheidend sein, äh, für die ja, für das Endergebnis einer Diskussion, ne? Mhm.
Ja. Also, dass ich praktisch diese Diskussionen damit auch runterfahre, dass ich sage: „Mensch, ich habe da 'n besseres Thema, das ist viel interessanter. Ich respektiere deine Meinung. Ich respektiere, dass du das so möchtest, dass das deine Ansicht ist, aber jetzt lass uns über den nächsten Urlaub oder über dein neues Auto oder irgendwas Positives“ mit irgendwas positivem Triggern sozusagen, damit man auch dieses Beziehungsverhältnis dann über ein anderes Thema wieder glätten kann.
Ja. Mhm. Ja. Ah. Ah ja, okay, dann hast du sozusagen gelernt, auch diese Diskussionen bewusst irgendwie immer zu beenden, ne, auszusteigen?
Wenn es in Richtung Streit geht oder 'ne Diskussion einfach zu lange dauert, ist das eine Möglichkeit, ja. Weil ich möchte das eigentlich nicht, also ich habe sehr wenig Freizeit, ich arbeite viel und ich möchte angenehme Freizeit. Und wenn es dann mit Freunden oder dem Partner oder der Familie zu Diskussionen kommt
Mhm. Ja.
dann, äh, versuche ich da gerne das Thema zu wechseln oder das zu beenden, weil ich nicht den Streit möchte. Wenn ich mich darauf einlasse und es kommt dann wirklich zum Streit, habe ich ja vielleicht über Tage oder Wochen dann 'n Konflikt mit der Person und das sind ja Tage und Wochen, die schöner gestaltet werden könnten.
Mhm. Klar, auf jeden Fall. Mhm. Hm, da kann ich dir nur zustimmen. Was, ähm und ist es ja äh, ha hast du ja sozusagen deine deine Techniken, ne? Würdest du sagen, die lassen sich allgemein immer gut anwenden? Ähm, du hast ja auch gesagt so, das ist so 'ne Lehre aus dein äh, aus deiner früheren Berufung gewesen, ne? So, daran n' bisschen zu feilen. Ähm, diese aktuellen ja, und die aktuellen Techniken, würdest du sagen, die helfen auch im, ähm, derzeigig derzeitigen Beruf oder gibt's da noch andere spezielle Maßnahmen, auf die die dich ähm, auf die du zurückgreifst?
Also, ich würde schon sagen, dass ich, ähm, die auch auf den Beruf anwenden kann, wobei bei mir die berufli desoko Diskussion noch mal ‘n anderes Thema ist. Also, da geht's dann wirklich zum Beispiel um Geld, um Budgets, um Mitarbeiter, um Prioritäten. Und, ähm, <clears throat> da kann ich jetzt schlecht sagen, lass uns das Thema wechseln, aber da wechsle ich gerne die Argumente. Wenn ich jetzt merke, dass ich bei einem Argument irgendwie ‘n Missverständnis habe, anecke, weil man das da ‘ner anderer Meinung ist, dann suche ich mir ‘n anderes Argument. Also, dann versuche ich die Argumente, die Inhalte der Diskussion zu wechseln und nicht das Thema. Ansonsten kann ich jedem nur empfehlen, solche Dinge wie Atemübung und bei sich selbst Ruhe suchen, das Thema wechseln oder ‘ne Pause machen in ‘ner Diskussion, das kann jeder anwenden und, das kann ich jedem empfehlen, vor allem dann auch immer bei sich selbst anzufangen, bevor man dann das Gegenüber zu irgendetwas auffordert.
Mhm. Mhm. <clears throat> Okay, das war schon ‘ne ganze Menge und es, äh, scheint auch alles, ähm, irgendwie Sinn zu machen, ne, sich, äh dass es bei einen auch irgendwo anfängt, ne? Ähm, mit der Atmung und dann auch dass man auch immer das Recht hat, sich so aus der Diskussion zu entziehen. Äh, du, danke dir auf jeden Fall, das war super, äh, sch